Que a pessoa simplesmente, ela ela ela fica extremamente não é, ela fica extremamente aborrecida, cara fechada, porque não comeu o que ela queria ou não comeu direito. Então, isso é um ponto que eu tenho que pra que eu tenho que f que que checar pra tudo correr bem.
É. É, é verdade para o Uhum. Ah, entendi, então, quando você está com alguém que fica assim mal-humorado porque tá com fome ou porque não se adaptou com a comida local. Como você são a comida, e quando uma pessoa não tá muito bem, não tá muito feliz ali, com a as sensações, como você lida com essa com esses sentimentos?